De do que eu levo pra casa, metade volta pra loja. <chuckles>
Entendi. Entendo, ma ma no olho, sem problemas, acontece, ué. O bom é isso mesmo. É você ter certeza da da compra que você for fazer, e não comprar por impulso, né, porque não adianta pegar a peça e falar: "Ai, meu Deus, vou deixar aqui pra um dia usar". E acaba que se perde no guarda-roupa e, às vezes, a gente até esquece, né.
Uhum. Ai, não! Eu a u já aconteceu comigo, né. Eu tenho uns vestidos, eu falo: "Ah, t fico ali porque um dia eu vou usar", e na hora de precisar de um vestido, assim, mais arrumadinho para um casamento todo, eu sempre acabo comprando.
Uhum. Uhum. É curinga, já tem ali.
Não, acabo comprando! Porque esse vestido não combina, porque o casamento, ou é de manhã
Ah, tá.
E o o vestido tem muito brilho. Aí, o o v eu já não quero aquele vestido. Não, mas eu tenho. Eu tenho peças coringas.
Ah, tá. Entendo. É, pois é, mas, são compras conscientes. Dá pra perceber que o tudo que você compra é é baseado em pesquisas, são em tendências de de um estilo pessoal que você já tem desenvolvendo já vem desenvolvendo, né, já há alguns anos. Então isso é muito bacana.
Uhum. Não, e agora também você tem que olhar muito a tela, né, porque quase tudo é feito de plástico.
É, né. <clicks tongue> É uma pena.
Então eu tô prezando isso. Eu vou, olho ali o do que tá feito, se é algodão, se é roupa de verdade, eu digo, porque eu não quero roupa de plástico. A roupa de plástico vai você vai suar, é você não transpira é quase tudo
Uhum. Exato. É. Vai suar. Uhum. Vai vai te acabar em pouquíssimo tempo.

Entendo, boa. É ótimo, porque aí você já faz as combinações e vê se realmente vai ser uma peça que vai agregar no no guarda-roupa, ou se só foi uma visão que você viu na loja, e chegou em casa e não percebeu, então é ótimo essa técnica de tirar boa.
É uma peça curinga. Eu posso usar com eu sempre vejo as peças que eu posso usar, eu não v vou comprar uma peça que eu falo: "essa peça é tão assim, que eu não vou poder usar com outras coisas, porque marca". Não, eu gosto e
Hum. Uhum. Ou então só vou poder usar 1 vez, porque senão todo mundo vai saber, porque de ser de tão chamativa, sabe, às vezes uma festa, com a roupa para uma festa, uma coisa assim. <laughs>
Uhum. Sim, não, esse suéter, eu amei, eu falei: "Nossa, ele combina com calça, ele combi", eh, e no verão também vai dar para usar, porque às vezes no verão, de noitezinha, vem um ventinho, faz fresco, aí dá para colocar também de noite, assim, sabe, com o shortinho É uma peça coringa. Então assim, eu f estou ligada nas tendências, mas eu tenho um pouco, assim, de um bom senso se isso combina ou não combina.
Entendo. Uhum. Sim, sim. Que legal. Uhum. Uhum. Entendo. Mas como assim?
Né, porque às vezes tem umas coisas não, porque às vezes tem umas tendências que eu olho, que eu falo assim: "Isso comigo, não combina com a forma do meu copo".
<laughs> O que, por exemplo?
Que não combina comigo.